Nah, kalau aku kebetulan orang yang tidak apa ya, tidak suka membandingkan, eee, diriku, eee, diriku dengan pencapaian orang lain karena aku tahu gitu ya, eee, apa ya, tantangan yang kita hadapi masing itu berbeda-beda. Lalu, s ya tadilah struggle atau hambatan gitu yang kita hadapi itu berbeda-beda kemudian juga, eee, ya belum tentu yang dia s tujukan semuanya ini adalah, eee, keseluruhan dari hidupnya gitu. Kan kita nggak tahu ya apa yang jadi masalahnya apa yang jadi struggle-nya, kan kita gak pernah tahu dan akolnya oleh karena itu enggak pernah berani juga, dan begitu juga orang lain nggak tahu apa yang aku lewati, apa yang sudah aku capai gitu. Aku tuh jarang ja kalau aku pribadi, aku jarang banget nunjukin pencapaianku sih bahkan bisa dibilang, mmm, nggak pernah sih Kak, eee, mungkin ya mungkin ya, mungkin kalau bisa dibilang paling sekali atau 2 kali, na nyam dalam seumur hidup lah pokoknya sedikit banget lah, karena mungkin aku memang tidak, bukan tipe orang yang ingin menunjukkan seperti itu ya, tapi tapi pun gak salah gitu buat orang lain dan dan dari tem pertemananku mutualku ya dari follower-ku, following-ku gitu memang adalah beberapa orang memang mereka itu suka memberi, eee, apa ya me me me me-Story pencapaiannya dan kalau dari aku sih aku nganggepnya seperti ini, oh ya bagus sih aku aku ikut seneng juga, dalam hati aku kayak gitu ya, aku itu seneng juga bahwa kamu bisa mencapai ini gitu, aku happy-happy aja gitu. Ya semoga kamu selalu bisa bahagialah dan semoga aku juga bisa, eee, mencapai hal yang aku ingin capai juga kayak gitu sih Kak. Jadi aku lebih ke arah positif aja sih, mandangnya karena ya di situ kan dia sebenarnya nunjukin ekspresi bahagia dia ya, dan di situ aku juga ikut seneng sih sebagai teman gitu kan. Karena aku juga pengen jadi teman yang baik Kak kayak gitu.
Oh, diri sendiri ya. <chuckles> Hmm. Hmm. Ah, pasti. Mhm, betul betul. Mhm. Mhm. <chuckles> Hmm. Oke. Mhm. Hmm. Oke. Mhm. Betul betul, pasti. Betul betul. Karena ya semua perasaan tuh sebenarnya valid ya Kak, tidak ada yang salah gitu kan. Jadi, e memang mungkin kita aja yang ngatur-ngatur diri kayak memfilter diri gitu kan, apa yang harus kita konsumsi, apa yang harus kita apa, input kan ke diri kita seperti itu ya Kak. Nah terus nih tips dong Kak, mungkin dari Kakak nih, mungkin ada fitur-fitur tertentu yang sering Kakak pakai atau mungkin cara-cara komunikasi kayak biar, eee, apa ya, pertemanan yang ada di online ini tuh juga seseru temenan di offline Kak. Kalau Kakak tuh ngapain aja biasanya aktivitasnya gitu?
Betul, betul betul. Benar benar. Hmm, setuju banget Kak. Betul. Mhm. Oh iya. Nah, mungkin, eee, ini akan, eee, apa ya, relate ya dengan banyak orang, d dalam artian kegiatan yang bisa bikin, eee, apa ya per eee, teman pertemanan itu lebih seru lebih erat gitu adalah, kan kalau sekarang kan di Instagram itu kan banyak banyak sekali ini ya khususnya di Instagram ya, banyak gak cuma di Instagram sebenarnya. Tapi salah satunya Instagram, mereka itu kan banyak banget konten-konten yang bertebaran di mana pun gitu kan, baik di Explore ataupun bentuknya Reels atau Feed dan itu kan kadang-kadang Reels-nya tuh lucu-lucu kan, lucu-lucu kalau enggak ya relate lah dengan kehidupan kita. Nah di situ itu, aku dan teman-temanku suka saling kirim sih Kak, dan dari situ aku ngerasa pertemanan kita semakin dekat, seperti itu Kak.
Oke. <laughs> Lebih seru gitu kan? <chuckles> Hmm. Betul pasti. <laughs> Ya ya. Betul betul. Oke, berarti hanya sekedar berkirim Reels lucu ya, Kak, bisa meningkatkan pertemanan lebih akrab. Oke, makasih loh Kak tipsnya. Sampai jumpa Kak.
Iya betul. Benar. Makasih banyak Kak. Sampai jumpa juga.